え、ていうか、あの、おす子供を散歩に連れて行きたいのに、なんか、もう、で
うえ、あ、ぜろさい、ちさりいけるんですね。
あ、行きます-行きます。あの、ベビーカーで、え、うん。はい。はいはいはい。そう、で、だけどほんとにそのい結構重たいんですよ、2人乗ってて。なんかもう、上の子が多分15kg近く、下の子が10kg近くああるから、で、プラスベビーカーの重さもあるから。なんかもうそれを持って歩くだけで、ちょっとワークアウトみたいな感じになっちゃって、だから逆にいいんですけど、だからそれを面倒と思わずに
おお。あ、ああ、なるほど。あっ、はいはいはい。 うん。 ああ、はい。 うん。
できれば運動にもなるし、睡眠の質も上がるかもしれないなとは思いまし
ああ。 いや、でもやっぱそうですよね、ずっとなんか家の中にいる生活を続けちゃうと、やっぱり体力もちょっと減っちゃいますし、なんかちゃんと、なんか、どんどんなんか、難易度が高くなっていくような印象はあるので、ま、なんか、とりあえずもうなんか、ここのなんか生活というかあの、もう子供が大きくなって、なん、この生活が終わった時のことを考えて、そん時になんか、体力がもうめちゃくちゃ減ってたら困るなっていうふうに、なんか、自分の中ですごいなんか思えば、ちょっともう無理やりにでもちょっとやらなきゃっていうふうに思えるんじゃないかななんて思いますけど、どうですか、難しいすかね？うん。
ええ。 うん、ううん。 はい。 ええ。 ああ、はいはいはい。 ええ。 そうですね。ほんとに子供は大きくなってね、自分だけなんか老化して、しかも体力もないなんてちょっと嫌ですね。<laughs>
<chuckles> いや、もう折角ね、あの、お子さんもあの、ちゃんと外にでせ出せる状況にはあるとは思うので、ま、気をつけながら、でも、ま、そういったね、散歩とかちょっと短い時間でも取れたらね、素晴らしいのかなっていうふうには思いますね。
ええええ。